ใช่ค่ะ
อ๋อ เขาจะเครียดเกินไปว่า มันแบบ ทำยังไง คิด คิดนอกกรอบหรือคิดอย่างอื่นไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะทำ อาจจะทำให้น้อง ๆ ไม่ ไม่ ถ้าเปรียบเทียบ อาจจะทำน้อง ๆ ไม่ ไม่เก่ง ไม่ ไม่เก่งสังคม แต่เก่งวิชาการ อย่างเงี้ย ก็จะลำบาก เนาะ เออ
อา ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ จริง ๆ ใช่เลย ค่ะ เห็นด้วย
<chuckles> นิ่ ทีนี้ ทีนี้น่ะค่ะ เอ่อ ใน ในฐานะที่เป็นคุณครู ก็จะ ก็จะเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะ การ การให้คะแนนความพยายามเนี่ยค่ะ เอ่อ มันเป็นดาบสองคม
<chuckles> ค่ะ ได้เลยค่ะ ๆ ค่ะ